Ừm, chào bạn, rất vui nói chuyện với bạn, hôm nay của bạn, ừm, thế nào?
À, chào bạn nhá, hôm nay của mình nói chung là cũng khá là bận thôi, còn, ừm, còn bạn thì sao?
À, vậy à? Ừm. Ừ, mấy hôm nay mình cũng cảm thấy khá bận. Thì, ờ, mình, ờ, cũng nghĩ rằng là cái việc, ờ, mình bận công việc quá nhiều khi nó bị, ờ, mất cân bằng ấy, nên là cũng cảm thấy người nó hơi mệt mệt, nên mình nghĩ là, à, ch chúng ta đi làm chắc cũng khả năng cũng chỉ mỗi ngày chỉ nên làm 8 tiếng thôi, thì cũng, ơ, sẽ có cái gì đấy nó có cái thêm năng lượng để tiếp tục hôm sau làm, chứ ngày nào cũng làm overtime, kiểu, về muộn ấy, hôm sau rất là oải đó bạn.
Ờ. Đúng rồi. Ờ, chính xác ấy. Công nhận ấy, mình cũng nghĩ là như thế, vì nhiều khi, à, cái công việc, ừm, hằng ngày mình làm ấy, nó cũng không không phải là, kiểu, công việc, ừm, thú vị gì cả, đúng không? Ừ, nhiều lúc mình c cứ nghĩ là thôi đi làm là, à, kiếm tiền thôi, ấy.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ừm, đúng rồi, ch chính xác. <chuckles> Cũng rất ít người trong số chúng ta là đi làm, ờ, c tìm thấy niềm vui, đúng không? Ừ, gọi là, tìm thấy niềm đam mê trong đấy, chủ yếu là đi làm là là vì, ờ, gọi là, không có tiền thôi, đi làm để, gọi là, ừm, có cái tiền chi tiêu sinh hoạt. Thế nên là nó cũng là cái gì đấy nó giống như, kiểu, là, à, chúng ta ăn cơm thường ngày thì nhiều khi ăn cơm không thấy ngon, nhưng mà vẫn phải ăn, <chuckles> kiểu như vậy. <chuckles>
Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. À, đấy, đấy! Đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy nhiều khi là cũng, sao nhỉ, kiểu, người ta đi làm là sẽ có những cái cái, sở thích ấy, thì người ta đi làm để mà nuôi cái sở thích đấy thôi, chứ thực ra người ta cũng không muốn đi làm đâu.
Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừ, thế nên là nhiều khi mình cũng nghĩ là giá như là mình có tiền thì chắc khả năng là mình cũng sẽ, ưm, đi tìm những cái việc gì đó mình làm cho nó đúng sở thích của mình, thấy vui hơn chẳng hạn, nhưng mà rất tiếc là không có tiền nên nhiều khi chúng ta phải làm những cái việc không thích, nhưng mà nó có thể tạo ra dòng tiền cho chúng ta, đúng không? <chuckles>
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đó, công nhận ấy. Nhưng mà có giả sử như là, ờ, mình đi làm về mà, kiểu, thấy, nói chung là, vợ con các thứ nó vui vẻ ở đấy chẳng hạn, thì nhiều lúc là mình đi làm, ừm, về là mình chỉ mong đến cái giờ về thôi. Đó, thế ừm, nhiều lúc là sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật là sớm, không tăng ca, đấy, để mà mình về về nhà được sớm, đấy, cái động lực riêng của mình ấy.
À, đúng rồi. <chuckles> Rồi, ừm.